อ๋อ การทำขนมหวาน โอ้! น่ารัก จังเลย แล้วอันนี้มันคืน มันเริ่มต้นจากอะไร เล่าให้ฟังได้ไหมคะ?
ได้ อา การทำขนมหวานเนี่ย คือต้องบอกนะว่า ตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้มี ความ สุขที่สุด แต่ว่ามันเคยมีความสุขที่สุดมาก เพราะว่าตอนนั้นน่ะเราทำบ่อยมาก จุดเริ่มต้นน่ะคือ เราไปทานกาแฟที่มันจะเป็นกาแฟผสม อ่า ไม่ได้เชิงผสมหรอกครับ แต่เหมือนแบบมันจะเป็นโพรโมชันของแต่ละเดือนที่เขามักจะมีเมนู อ่า ซิกเนเชอร์ประจำเดือนมาเนาะ ซึ่งไอ้กาแฟตัวนั้นน่ะ มันคือกาแฟบะนอฟฟี ก็คือเหมือนเป็นตัวกาแฟผสมกับตัวบะนอฟฟี อย่างเงี้ยครับ ที่เป็นขนม อา ซึ่งเราอะ ไปทานครั้งแรกเรารู้สึกว่า เราว้าวกับรสชาติมากเลย! ทีเนี้ย
อ๋อ ยังไงคะ? อืม อืม ค่ะ อา อือฮึ อืม ๆ ๆ อ๋อ คือมันเป็นจุดเริ่มต้น ให้เราแบบว่าไปลองทำกินเอง แบบนี้เหรอคะ?
พอมันหมดช่วง ใช่ ๆ ครับ คือที่ลองทำ ตอนแรกอะไม่ได้ตั้งใจจะลองทำขนมหรอก คือเราอะ พอเหมือนมันหมดช่วงโพรโมชันน่ะ เราก็พยายามหาร้านกาแฟนะ พยายามเซิร์ชหา อ่า ในอินเทอร์เน็ตเลยนะว่า เอ๊ะ! มันมีกาแฟบะนอฟฟีที่ไหนบ้าง แต่มันก็ไม่ค่อยมีเลยครับ คือ ใช่ ทีเนี้ยเราไปเจอเป็นขนม ซึ่งเขาแนะนำขึ้นมาแทนไงครับ ในตัวอินเทอร์เน็ตอะครับ อา พอ แนะนำว่า
อืม <chuckles> อืม หายาก อืม อ๋อ หายาก อ๋อ อ๋อ ๆ ๆ เข้าใจแล้ว คือจริง ๆ ก ไอ้ตัวบะนอฟฟีเนี่ยมันเป็นขนมใช่ไหม? แต่ว่าร้านที่คุณไปกิน เขาเหมือนเอามาทำเป็นรสชาติกาแฟ แล้วมันก็หากินแบบ อ แทบจะไม่ได้อีกแล้ว
ใช่ ๆ ครับ มันก็เลยทำให้แบบว่า อ่า เราอะลองหันมาลอง <clicks tongue> หาบะนอฟฟีที่เป็นขนมแทนแล้วกัน เพราะว่ารสชาติที่เราชอบอะ จริง ๆ มันไม่ใช่รสกาแฟหรอก แต่ว่ามันเป็นรสกล้วยช็อกโกแลต แล้วก็คาราเมล อืม ที่มันเป็น ส่วนของบะนอฟฟีอะที่ผสมอยู่ในกาแฟ แต่ว่าก็หายากอีก เพราะว่าโซนบ้านเราอะ มันไม่ค่อยมีร้านที่เขาทำไงครับ
อา บะนอฟฟี อา อ้อ